Mi f mi poi mi fa i mi mi fa mi mette in uno stato particolare, l'odore, il sapore, quindi a questo esatto, quindi è un po' un mix tra il placebo e effettivamente lo l'effetto energizzante.
Lo zenzero. Ma da mh. È qualcosa di concreto. Ho capito. Oh, questo questo zenzero ormai lo lo lo si mette dappertutto in pratica. Eh?
Ma di base io lo metto solo, uhm, nel tè, mhmm, cioè nella tisana, lo zenzero, però a me piace anche, uhm, usare appunto dei mix, uhm, particolari di, uhm, pepe nero, curcuma, che a volte <chuckles> so che sembra assurdo, ma metto nel nella tisana
Ah. Mh-mh. Ah-ah. Sì.
ehm, sono diciamo delle mhmm, uhm, delle spezie che si potenziano tra di loro, soprattutto pepe nero e curcuma, ehm, ed è spiegato scientificamente.
Dai. Sì. Cioè una fa amplificare gli effetti benefici dell'altra. È così?
Esatto, esatto, esatto. Ed è assolutamente, uhm
Ah. Cioè prese prese da solo funziona 1, prese insieme a quell'altra, uhm, funziona 3.
Esatto, esatto. E ti dirò di più, la curcuma presa da sola non funziona per nulla, <chuckles> non è assorbita bene dall'intestino. <chuckles> Ti giuro. <chuckles>
Ho capi ma dai. Ah. <laughs> È ze è acqua dice la curcuma da sola è acqua. Ho capi <chuckles>
Esatto, esatto. Esatto. Ehm, diciamo che la d lo d il pepe nero, uhm, fa assorbire la curcuma circa 1000 volte tanto, <chuckles> da <chuckles> se assunta da sola appunta. Assolutame assolutamente sono spiegate scientificamente queste cose.
Ah. No veramente? Porca m